À, mình thì không fan, mình chỉ nghe nhạc thôi.
Bạn sao Ờ, thấy bạn có vẻ hâm mộ lắm ấy. <chuckles>
Không, mình, kiểu, mình chỉ nghe nhạc bình một người, kiểu, nghe nhạc bình thường thôi. Nhưng mà mình, ờ, đã lỡ trung thành với cả nhạc ng của một ai đấy rồi thì mình á sẽ, kiểu, không nghe những cái thứ gì khác nữa, để mình gọi là s
Nghe của ai khác luôn.
Hả?
Trời ơi, cái, ơ, cái tư tưởng về âm nhạc của bạn cũng là hay, lần đầu tiên trên đời gặp một người như bạn đấy, chỉ nghe nhạc của một ca sĩ duy nhất. Trời ơi!
Cũng khá là dị ha, đúng không?
Ừ, khá là dị đấy, thật sự. Như mình á, mình thì nghe nhiều thể loại nhạc lắm, ý là cái thể loại nhạc nó sẽ phù hợp với cái tâm trạng của mình tùy lúc. Ví dụ như đấy khi mà stress mệt mỏi thì mình sẽ nghe những cái nhạc piano này, hay là nhạc không lời, nhạc có mưa này, tưởng nó không có lời gì hết. Thế nhưng mà khi mà mình tập thể dục nha, ờ, mình sẽ bật nhạc EDM hoặc là nhạc Remix, <chuckles> kiểu, xập xình, xập xình á, ừ, sôi động, sôi động á. Thế nhưng mà khi mà buồn, kiểu, thất tình á, thì mình sẽ phải bật những cái bài suy đét là suy, kiểu, nó nó nó buồn hơn cả cái, ơ, cái chuyện thất tình của mình á. Thì đấy, nghe cái lúc đấy nó rất là vào luôn.
Ừm. Ồ, vậy hả? À. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Để cho nó sôi động, đúng không? Ờ. Ừm. Nè. Ừm. Ờ. Ờ, vậy à? Thế thế thế mình hiểu rồi. Ừm. Nghĩa là thực ra mình mình cũng thế thôi, nhưng mà bạn biết tại sao không? Tại vì nhạc anh Jack có đủ thể loại luôn, có những bài để lúc vui bạn nghe đúng rồi, có những bài lúc bạn đi đi, a, đi, a, đi, a, đi, ưm, đi nấu ăn bạn nghe cũng được, <chuckles> có những bài bạn tập thể dục bạn nghe cũng được, đấy. Cái lạ nhạc anh Jack nó, gọi là, phủ sóng của tất cả mọi, ờ, ừm, ừm, mọi, ờ, hoàn cảnh, mọi, ờ, không gian rồi, đấy. Cho nên là ừm.
À! À, vậy hả? Đi đâu? À. À. À. Thế thì cũng khá là hay, cho nên là bạn tập trung vào một ca sĩ đấy thì cũng cũng được. Thế nhưng mà không biết sao, kiểu, theo mình thấy thì có nhiều thể loại nhạc rất là hay khác mà nhiều ca sĩ hát, ờ, khác ấy cũng hay á. Bạn không tò mò muốn thử nghe của họ à?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ, ha. À, không, mình, à, cũng có tò mò.